Pour moi, du du haut de mes 25 ans, je je je suis un peu jeune, on va dire, pour, heu, penser à la retraite, mais c'est quand même un sujet qui est, heu, qui est, qui me touche et qui est assez, heu, assez angoissant, on va dire pour la géné pour les gens de ma génération. Heu, ben, le la retraite, en fait, on a compris, plus ou moins, tous les gens de ma génération que c'était pas acquis et que, heu, il fallait, heu, mettre de l'argent de côté soi-même, faire des placements financiers soi-même, et cetera, qui n'est pas toujours facile e t et puis, heu, le lien avec le travail aussi a beaucoup évolué, heu, les opportunités ont beaucoup, heu
Mmh mh. Ouais. Bien sûr, bien sûr.
sont, sont assez limitées en tout cas pour les gens qui n'ont pas de diplôme comme moi et ça me stresse en fait, ça m'angoisse un petit peu, heu. Je suis un peu p un peu, heu, nerveux à cette idée-là donc heu, ouais.
Mmh mh. Mouais. OK. Je vois, ouais, effectivement hein, c'est vrai que c'est pas facile, facile, hein, le sujet de la retraite de nos jours, heu, heu, en France et cetera. C'est c'est quelque chose qui est assez complexe, hein, surtout pour les jeunes, où effectivement, on voit, hein de de de plus en plus, heu, que, ben, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se disent, qu'il y aura peut-être pas de retraite, et cetera donc heu, donc déjà, bah, c'est bien, d'y penser, hein. C'est quelque chose qui qui est vraiment, heu, qui est vraiment très très mature, en tout cas, heu, de de de ta part et c'est et c'est vraiment génial d'y penser maintenant, même si c'est dans très longtemps. Il y a, très peu de personnes qui le font, donc c'est donc c'est génial. Justement, toi, qu'est-ce qui, mmh, qu'est-ce qui t'angoisse justement? Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose en particulier qui qui fait que, bah, tu te sens pas très bien à à ce niveau-là?
Ouais. Ben, moi, le le fait que j'aille d'un peu, de métier en métier, enfin, j'ai pas de vocation professionnelle, heu, vraiment, comme certains peuvent l'avoir. Il y en a qui à 15 ans veulent faire avocat, médecin, policier, machin, heu. Moi, ça a jamais été mon cas, donc j'ai jamais eu un métier de passion, donc je fais des boulots, mais mais c'est des boulots qui me servent à gagner de l'argent et généralement actuellement je reste pas, en fait dans les boulots que je fais très longtemps. Heu, c'est-à-dire que je travaille quelques mois, après je p je pars en voyage, après je reviens et je fais ça un petit peu, donc heu, j'ai pas de stabilité en fait, heu, pro et j'ai pas de, bah, le le en fait, heu, à ce rythme-là, je vais travailler jusqu'à ma ma jusqu'à mon décès, heu, sans enfin voilà, heu, même même si c'est, heu, 70 ans, 80 ans, heu, j'aurais rien en fait, heu, en continuant à vivre comme ça, je pense.
D'accord. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Je vois. OK. Mmh mh. D'accord, OK, je vois. Bon c'est vrai que c'est ça peut être, heu, des inquiétudes, mais il y a, hem, il y a pas mal de gens qui s'en sont sortis même, heu, même sans diplôme et cetera. Donc il y a il y a pas non plus, heu, à forcément avoir de crainte là-dessus, hein, heu, même si effectivement bon, ça peut se comprendre, il y a pas de stabilité et cetera. Mais heu, il y a il y a des gens qui s'en sont sortis, donc il y a il y a pas de souci. Alors justement, heu, donc heu heu, est-ce que, heu, tu as même pas une petite idée en tête de quelque chose qui te plaît? Est-ce qu'il y a, heu, une activité que tu aimes faire? Une passion, heu heu, quelque chose que tu aimes bien dans la vie, en général?
Oui, oui, il y a beaucoup de choses que j'aime bien mais j'ai du mal à trouver les opportunités pro, heu heu, en en tout cas en France. Je me je me je me sens vraiment pas, heu, à t à, heu je j'ai pas trop l'ambition de de rester aussi en France, heu, j'ai pas trop l'envie en fait de rester en France. J'aimerais bien b heu, travailler à l'étranger et heu et donc heu, bien sûr ma famille est en France, heu, donc heu, ça reste quand même une attache mais j'aimerais, heu, enfin, heu heu heu, j'aimerais avoir le moins d'attache possible, heu, à à la France, et et c'est vrai que du coup, encore l heu, là heu, le fait de parler justement avant de la retraite. Ça c'est un truc qui est un peu lié à notre pays de naissance, hein, hem, qu'on le veuille ou non et personnellement, heu, j'ai j'ai j'ai s p s j'ai pas grand-chose à attendre en fait de la France sur ma retraite et le fait de partir, bah, même dans l'autre pays dans lequel je me retrouverai, je pense pas, heu, qu'ils <chuckles> prendront en charge ma retraite, enfin, tu vois? C'est un peu, heu c'est c'est vrai qu'il y a, heu c'est dans longtemps, mais malgré tout, s'imaginer travailler, heu, indéfiniment ça dans un dans des métiers qui ne sont pas, heu, forcément, heu heu, de vocation. Ça peut effectivement faire, enfin en tout cas moi ça me fait peur. De de de de devoir parfois passer 10 ans, 20 ans dans un domaine qui est, heu, pas, heu heu, épanouissant quoi, pleinement.
Mmh mh. Mouais. C'est sûr. Oui c'est bien sûr. Ouais, bon, c'est c'est, ça se comprend, hein. C'est vrai que c'est c'est vrai que c'est compliqué de de de trouver, effectivement, mais bon, après il y a il y a quand même pas mal, heu, peut-être, heu, des des sites, heu, qui peuvent, heu, voilà un peu, heu, orienter, heu, même maintenant de nos jours, heu. Bon, il y a il y a les réseaux sociaux, il y a il y a pas mal de choses, heu, qui qui aident, n'est-ce pas?
Heu, ben, les sites effectivement. Après le le le souci c'est pas tant de trouver, heu, du travail. Vraiment, parce que si je veux en trouver, j'arrive quand même à en trouver, mais c'est de trouver quelque chose qui m qui me fasse, heu, que qui me stimule un peu en fait, heu, qui qui me qui m'apporte quelque chose de plus que juste un salaire, heu heu, qu'il soit bien ou qu'il soit suffisant ou pas, en fait. C'est même pas le salaire que que je valorise le plus, c'est heu, trouver un truc qui soit vraiment, heu, épanouissant, qui soit vraiment bien et heu, malgré que j'ai des passions dans différents domaines, j'ai jamais fait d'études dans ces domaines là. Avant ça, j'ai travaillé à l'armée et c'était pareil, c'était un truc, heu, c'était le la passion du sport, donc c'était autre chose. Heu, mais mais, même ça, heu, voilà au moment où j'ai j'ai trouvé, heu, des conflits d'intérêts qui ont fait que je suis pas resté. Donc heu, un truc qui me passionne à 100 % j'ai pas trouvé encore, et et un truc que je me vois faire plus de 3-4 ans d'affilée. Heu, déjà, c'est dur, hein parce que, heu, actuellement je je fais vraiment 6 mois maximum, heu heu, dans un dans un boulot quoi.
D'accord. Mouais, mmh mh. Je vois. Ah oui, d'accord. D'accord. Mmh mh. D'accord ouais, je vois, je vois et il t'a même pas, hem, par exemple, tu tout à l'heure, tu me parlais de de voyage, heu, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse les voyages justement? Parce que tu me disais que tu restes quelques mois, après tu repars en voyage, heu, est-ce que tu as pas peut-être, heu, bah, des métiers en en rapport avec le voyage qui pourrait t'intéresser? Heu, Steward, heu, ce genre de de métier-là, c'est c'est quelque chose qui est, bah, c'est vrai, heu, assez intéressant, heu, par exemple, heu, faire steward dans une compagnie française, heu ben c'est quand même, heu, assez, heu, assez bien en tout cas, heu, pour le futur, pour, heu pour préparer sa retraite, mettre de côté, heu et en même temps, justement, bah, voyager et profiter.
Ouais. Ouais, steward, c'est, mmh, ouais c'est vrai que j'y avais pensé à un moment de ma vie. Maintenant, après avoir étudié un peu le truc, je et puis avoir discuté avec des des gens qui sont du métier aussi, que j'ai pu rencontrer, ça m'a ça m'a un peu refroidi. Donc le le effectivement, f le fait de voyager, c'est bien, mais, heu, on passe rarement plus de 2 jours dans des destinations à l'autre bout du monde et on est on a beaucoup de contraintes aussi au niveau du temps passé, heu, dans voilà chez soi ou dans les endroits. On passe beaucoup plus de temps clairement dans l'avion, hein. <chuckles> Ça, c'est normal, heu, maintenant, je travaille dans l'hôtellerie, donc c'est un peu aussi dans le voyage, mais, heu, c'est, l les expériences pro que j'ai pu faire aussi à l'étranger, c'était beaucoup du bénévolat. Donc, j'ai fait beaucoup de v bénévolat et là, c'est super parce que tu te soucies de rien, tu te soucies pas de l'argent parce que tu es tu es nourri, tu es logé et cetera et heu, tu fais des métiers assez sympa. En général, tu travailles peu, tu visites le pays, mais derrière le le fait qu'à un moment, tu vas devoir rentrer, tu auras pas de fonds, tu auras pas accumulé de choses. C'est lié à la retraite en fait, c'est même, heu, un peu, heu, la la préretraite que certains se font avec des avec des placements financiers à pour partir à 45 ans et être tranquille. Ben moi, je l'ai pas ce truc parce que je fais que de faire du volontariat, quoi.
Mmh mh. Ça c'est vrai que c'est D'accord. Ah c'est vrai. Mouais, OK ouais, effectivement c'est vrai que le le volontariat, c'est c'est un peu plus, heu, c'est un peu plus complexe, même si bon effectivement, voilà, heu, c'est ça reste quand même quelque chose où tu vas, voilà, engranger quand même pas mal, heu, de de d'expérience!
Ouais, ouais, ça, c'est super effectivement. Ça, c'est c'est ce qui me motive parce que, de toute façon, heu, tous les volontariats que j'ai pu faire, je les ai inscrits sur mon CV et je sais, en fait, même des employeurs qui m'ont embauché après en France m'ont dit que que ces z ces volontariats, ça mettait une grosse heu, un gros plus, en fait, sur le CV, heu, par rapport à d aux CV, heu, de gens qui auraient juste fait des études, même, mmh, supérieures, heu, par rapport à moi, mais qui n'auraient pas eu des expériences à l'étranger. Ça ça rajoute effectivement, tu as raison de le dire, hein, un gros plus, un gros bonus quand même au au CV.
Mmh mh. Bah ouais, bien sûr, bien sûr, et puis, heu et puis ça rajoute, heu, voilà, effectivement comme tu dis, bah, énormément de de d'expérience et ça te fait justement avoir, heu bah, p po potentiellement un un travail en rapport avec ce que tu as ce que tu as fait, qui peut lui te rapporter de la justement, bah, de la stabilité, heu, que tu potentiellement recherches actuellement, tu vois?
Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, heu, de cette façon-là, heu, effectivement, c'est c'est juste le fait que ce soit un peu comme on on pourrait considérer un f en fait, un stage, un peu un truc comme ça, heu, qui t'ouvre des portes vers un vers un domaine, vers un métier. Heu, pourquoi pas effectivement, ouais, heu, se servir de ça. Maintenant, si j si je pense j'ai déjà pensé un peu à faire des métiers type charpentier, menuisier et cetera et et j'ai pu faire des des vé des volontariats dans ça. Donc heu, ouais, ça peut, heu, rajouter, heu. Ça peut peut-être remplacer même, heu, un CAP ou un truc comme ça, si c'est fait assez longtemps et assez, heu et si c'est fait correctement, quoi.
Mmh mh. D'accord, OK c'est cool. Ah oui. Et c'est ça et c'est génial ce que tu as fait parce que, maintenant de nos jours, bah, par exemple, quelque chose qui est, voilà, comme, heu, charpentier, et cetera. Alors oui, c'est vrai que bon, ça peut demander, heu, un CAP, et cetera. Mais le fait d'avoir de l'expérience, heu, l'expérience parle beaucoup plus qu'un qu'un qu'un bout de papier qui dit, heu, tu as réussi un diplôme.
Ouais. Complètement, ouais. Ouais, c'est c c'est vrai que, sous cet angle-là, c'est z c c'est sous cet angle-là que je vais peut-être essayer maintenant de de voir un peu les les volontariats plutôt que, heu, de alors la retraite, s ch je trouve quand même que c'est bien d'y penser à mon même à mon âge, mais ça fait plusieurs années même, heu, parce qu'en m'intéressant, heu, aux placements financiers et cetera, j'ai compris que fallait se préparer ça tôt. Mais ne pas, heu, en faire un frein à des expériences de volontariat ou des trucs comme ça, ouais, ça c'est c'est une très bonne idée que, heu, enfin un très bel angle en tout cas que tu me, heu, tu me proposes là, ouais.
Bah, oui! Bah, oui, bien sûr! Ah bah, voilà, donc effectivement, bah, donc tu as fait énormément de choses dans la vie, c'est génial, tu as énormément d'expérience. Donc heu, il y a il y a moi, je je je te le dis, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, heu, même si effectivement, heu, tu as pas de diplôme, tu as, heu, un un bagage absolument énorme, tu as vraiment un un potentiel, heu, énorme, tu as fait énormément de choses, tu connais beaucoup de de choses différentes, heu et et avec ce bagage-là, au contraire, heu, bah, c'est ça montre ta curiosité, ça montre ton envie, ç ça montre beaucoup de choses.
Ouais, ouais, ouais, ben, mmh, en tout cas, ouais, c'est c'est maintenant, heu, s un peu un angle différent sur lequel je vais aborder tout ces toutes ces expériences. Donc, en tout cas, heu, je te remercie beaucoup d'avoir, heu, <chuckles> de m'a d'a m'avoir un peu, heu, donné cette, heu, ce point de vue qui m'a, heu finalement, c'est la même situation, mais qui est vue d'une autre manière et qui, du coup, heu, réduit beaucoup le le l'angoisse que, ouais, que j'avais avant. Donc en tout cas, je te remercie, heu, énormément pour, heu, pour l'écoute et pour le, heu, pour, heu, l'angle proposé, pour les le conseil, heu, de, heu, la f la façon dont laquelle aborder la chose. Donc merci, heu, beaucoup, merci 1 000 fois.
Bien sûr. Mouais. Eh bah, écoute je t'en prie, il y a pas de souci, hein, vraiment, heu, si tu as besoin, heu, juste de, voilà, de parler, effectivement, de discuter, heu, de vider un petit peu ton sac ou quoi que ce soit, heu heu, si même tu as besoin de de conseils, heu, sur quoi que ce soit. Et bah, écoute, heu, moi, je serai là, en tout cas, heu, pour te pour t'aider, pour t'écouter et et te donner, heu, en tout cas, heu, les meilleurs conseils que je pourrais te donner.